Entendi. Então
Eu fiquei muito
Qual foi tipo a Qual?
Eu fiquei muito feliz
Qual foi o maior aprendizado que você teve durante todo esse processo?
Olha, maior aprendizado que eu tive durante todo esse processo foi que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque ele sempre foi um sonho meu, sempre foi. Então a gente tem que aprender a nunca perder a fé, a sempre insistir, a saber que tudo tem seu tempo. É muito complicado quando as pessoas dizem para você, ai você não pode ficar ansiosa, você não pode ser ansiosa, mas é muito fácil você falar para o outro não ser ansioso, e como é que faz para não ser ansioso? Né, as pessoas não é.
Aham. Sim. Uhum. É não tem como quando você não tá na v na pele do outro, né, não tem como você saber o que o outro está sentindo e controlar isso não é não é a não é uma coisa que dá para controlar.
Exato.

Muito, muito, muito esperto, muito humano. Tem um coração muito grande, ele é uma criança especial mesmo, assim, uma criança muito iluminada.
Hum. Entendi. Ele é um pela mesma situação que você?
Sim, eu já conheço outras pessoas, também, com mesma na mesma situação que eu. E foi bom porque, geralmente, nesses grupos a gente compartilha, né, as angústias, os medos, e serve, ali, de rede de apoio uma para a outra.
Aham. Entendi. Olha, muito obrigada, viu, pela conversa. Eu adorei saber mais da sua história e eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada.
Também gostei muito. De nada, até a próxima.